<laughs> Tớ nghĩ là cái này ai cũng từng rồi ấy. <laughs> Ừ, đấy, nói chung thì nói dối bố mẹ thì, ừm, ví dụ như mình đi học nhóm chẳng hạn, đấy, thì mình bảo là à, nói chung là cũng thật sự là đi học nhóm nhưng mà, à, không học. <laughs> Ý là ý là cũng ừ, ý là là đi, a, học nhóm với, a, mấy cái đứa mà, ờ, thân chơi thân với mình ấy, tại bố mẹ cũng biết ấy. Đấy, à, cái này quan trọng nha, tại vì ấy mình mình thấy ấy nhiều khi bố mẹ không tin tưởng con gái con cái mình đâu nhưng mà rất tin tưởng cái đứa mà <laughs> ừ, đúng rồi, <laughs> cái đứa th bạn thân mà mình chơi ấy, ờ.
Ừ. <laughs> <laughs> Đi chơi, đúng không? Ờ, lại tin tưởng bạn. <laughs> Cứ, kiểu cứ Đúng rồi, kiểu, ví dụ mình đi đâu xong rồi bố mẹ mình bảo là cứ hỏi xong rồi lại đọc tên cái đứa bạn ấy ra thế bố mẹ mình ô kê, cho đi luôn.
Ừ, đúng rồi! Ừ, chuẩn luôn, nhất là cái đứa đấy là nó, như kiểu, là con nhà người ta ấy, đấy, nó phải học giỏi nè, xong rồi nó ngoan nè, đấy.
À hả? Ừ, đấy, chuẩn! Đấy, thế nên bố mẹ rất là tin tưởng, đúng không? Kiểu, tin tưởng bạn xong rồi thành tin tưởng mình luôn.
Ừ, ừ. Ừ, <laughs> chuẩn luôn! Mà thời đấy tầm hình như là cấp 2 hay sao ấy, bọn mình rất là nghịch, đấy, là đi học nhóm tầm, ờ, 3-4 người gì đấy, mà cấp 2 thì ai lại cho lái xe máy, đúng không? <chuckles>
<laughs> Ừm. <laughs> À. Đúng rồi, đúng <laughs> à.
Bọn mình, ờ, đi học nhóm buổi tối nha, xong rồi học nói chung là xuống chơi xong rồi nghịch nhau, xong rồi, ờ, mặc quần áo, ơ, xong rồi mặc khăn các thứ là làm công chúa các thứ là chán đời xong <laughs> ừ, xong rồi chán đời quá, xong rồi rủ nhau thôi mình lái xe, ơ, đi lượn đi. Trời ơi! <laughs> Ừ, đấy, rất là liều luôn, mà bọn mình rất cái thời đấy rất là nghịch.
À. <laughs> Đúng rồi, cái đấy thì gọi ai cũng thế luôn á. <laughs> Uầy, lái xe đi về luôn! Liều. Rồi, kiểu, cái lứa tuổi nổi loạn ấy.
Xong rồi, à Ừ, đấy, mà một chiếc xe máy mà chở tận 3-4 đứa ngồi lên trên đấy <laughs> và toàn con gái không ờ, toàn con gái không, xong rồi chạy đi lượn, xong rồi ôi, sợ bố mẹ, ừm, la ghê, nếu mà quả đấy mà bố mẹ biết thì thôi luôn đấy.
<chuckles> Xong rồi bạn tự lái luôn. Thế Đúng rồi, thế nên là lúc ấy là mình vẫn giữ bí mật đối với bố mẹ đến bây giờ luôn. <chuckles>
<laughs> Ừ, đúng rồi, chắc chắn là bố mẹ chưa bao giờ biết rồi, cái này là bí mật thôi. <laughs> Ừ, đấy.
<chuckles> <laughs> Đúng rồi, <laughs> kiểu, thành tích nó bình thường á, thì khi mà bình thường mà lỡ đâu một cái lần nào đấy bạn mắc lỗi mà bị bố mẹ biết á, thế thì, kiểu, bố mẹ bạn thì thường sẽ thường phản ứng như thế nào?

Ờ, thực ra thì, ờ, chắc, ừm, ừm, từ, ờ, cấp 3 đổ về thì mình á rất là ít khi mà chia sẻ với bố mẹ luôn. Ờ, mình
À. Ồ, vậy á? Mình lại tưởng là, kiểu, nhỏ nhỏ lại dễ cơ.
Ờ, nhưng mà thật sự là không phải nha, như kiểu là, mình bị ngược lại ấy. Đến khi mà bây giờ thì lúc mà lên đại học ấy, thì, ờ, mình xa bố mẹ nên là mình càng ngày càng, ờ, có nhiều chuyện. Ừm, ừm, rất dễ chia sẻ cho bố mẹ luôn, đấy, nhắn tin xong rồi gọi điện.
À. Ừ, đúng rồi, lại nh nhớ bố mẹ em. Đúng rồi, mà, kiểu, xa nhà này, ừm, xa nhà lại, kiểu, ờ, rất là, kiểu, hay rồi mình cũng hay nhớ bố mẹ xong rồi, kiểu, mình cũng tủi thân ấy, cũng nhiều gợi việc làm, kiểu, ờ, stress các thứ ấy lại dễ chia sẻ hơn, đúng không?
Ừm, ừm. Ừm, ừm, đấy, chuẩn luôn, mà cái mà xây dựng niềm tin ở đây là, kiểu, bố mẹ mình, ờ, trước mà cấp, ừm, 2, cấp 3 thì cũng, ờ, chưa bận tâm lắm đâu, kiểu như, nếu mà mình có lỗi gì đó thì bố mẹ cũng la thôi. Còn đến khi mà bây giờ mình đi học xa rồi thì bố mẹ không bao không không quản được, đúng không?
Ừm. Ờ. Ừm. À, đúng rồi.
Ừ, đúng rồi, nên là, ờ, nhiều khi mình
Thì, ờ, việc nói chung là cái này mình sẽ tự chủ động mình chia sẻ thôi, đúng không?
Chuẩn luôn, thì như thế thì cảm gi bố mẹ cảm giác là sẽ an toàn hơn tại vì như là đến bây giờ thì, ờ, mình ít khi về nhà, chắc tầm 1 năm mình về 2 lần. Đấy, nên là ờ, ừ, chuẩn luôn, mình học xa lắm, đi xe cũng á phải 10 tiếng đến 12 tiếng thì mới về nhà ấy. Ừm, ừm, đấy, nên là ừm, ừm, ơ, khó về nên là mình cũng hay gọi điện cho bố mẹ, xong rồi ờ, ờ, ừm, tại vì ấy, ờ, mình cũng á, ờ, ít khi nào mà dường như là mình không thể nào mà giấu bố mẹ chuyện gì ấy. Đấy, mình mà có chuyện gì mà mình <laughs> mình có chuyện gì là cái miệng mình không thể nào mà ngậm lại được ấy.
Ồ, thế cũng ít nhỉ? Ờ, thế là bạn học cũng xa à? Ờ. Ừ. Ồ, thế á? Xa vậy. Ừ, thế thì cũng khó về ha. Ờ, đúng là tại mình thật thà ha. <laughs> Đúng rồi đấy, mình cũng vậy ấy, kiểu, cũng á rất là muốn muốn kể cho bố mẹ chứ không không giữ trong lòng được.
Ừm. Ừ. Ừ, ừ, kiểu, nếu mà mình giữ trong lòng nha, kiểu, mình cứ khó chịu kiểu gì ấy.
Đấy, đấy, chuẩn, chuẩn <chuckles> cái, kiểu, rất là buồn cười luôn đấy.
<laughs> Ừ, đấy, xong rồi, ờ, ờ, từ, ờ, ờ, năm nhất đại học vào thì mình cũng ngu ngơ lắm, mình không biết cái gì cả, mình cũng không tìm hiểu về chuyên ngành của mình gì nhiều ấy. Ừm, xong rồi, à, cái năm mà mình học xong lớp 12 ấy thì, ờ, trước anh trai mình là, ờ, học FPT nên là, kiểu, tài chính gia là là là, ờ, đều phụ cấp cho anh cả. Thế là sau khi mà mình ừ, đúng rồi, nên là mình là bằng gì nhỉ? Mình thua anh mình 2 tuổi nên là cái việc học đại học nó sát nhau quá nên bố mẹ cũng lo là, ờ, không lo được tài chính cho mình ấy.
Trong lòng. Ừm. Ờ. À hà. Đúng rồi, OTP khá đắt. Ờ hờ.